Ah, que normalmente, assim, eu priorizo eu gostaria que ele durasse sei lá, das 6h30 até umas 8h30 porque às 9h horas eu combi combino com os meus amigos de ir pra academia, né.
Boa! Aham.
E depois, eh, <clears throat> eu volto pra casa, já é quase assim, quase 11 horas, eu já tô cansado, já tô naquela fase. É, já tô naquela coisa assim "Ai vou comer uma coisinha, pequeni leve". Porque realmente, eu comi 6 horas da tarde, então, precisa comer, tomar um chá e tal, pra pra dormir, co começar, né, eh, meu meu passo a passo pra dormir. Eh, mas o que acontece? Esse meu trabalho remoto, ele tá bastante, assim, eu tô com bastante demanda, então, eu tô fazendo mais que o normal. E aí, tem atrapalhado, por exemplo, a academia, ainda mais, né, Natal, Ano Novo e tal. Então assim, já faz umas 2 semanas que eu não vou pra academia, ah, mas eu trabalhando bastante, ah, enfim, e trabalha atrapalhado um pouco a manhã, mas beleza, tô me ajeitando, assim, nos outros dias, porém, eu não consigo fazer as outras coisas de casa, sabe.
Sim, já treinou, já É. Sim. Sim, o ritual de dormir, certo. Tá. Sim. Certo. Certo, e É, e o que que tá ficando de fora, aí? O que que você tá sentindo que tá pecando de de deixar de fora ou não tá conseguindo fazer?
Hum, então, ó, eu gosto muito de manter o meu quarto organizado. Eu moro com 3 amigos, 2 amigos, né, a gente é 3 no total. A gente mora num num apartamento super gostosinho, que cada um tem o seu quarto, meu quarto é super grande, eh, a gente tem um uma sala gostosa, um deck gostoso. É bem gostoso nosso apartamento, a gente se co a gente convive muito bem, sabe, ah, então eu gosto eu gosto muito de manter a organização, até porque o meu escritório fica dentro do meu quarto, então eu eu eu eu gosto de ter um espaço de trabalho organizado, assim, eh, funcional e tal, né. É, e PS, né, eu sou arquiteto, então eu fico <laughs>
Certo. Certo. Ai, que legal. Ai, que bom. Aham. Certo. Cer Ah, então precisa né, precisa de um nível de organização aí, porque o tanto de material, né, eh, eh e papel e gráfico, <chuckles> né.
É, exato, exato. É que esses papéis assim, normalmente eles estão mais lá no no escritório, né. Que é o onde eu vou todos os dias, mas, eh, eu go eu ma eu gosto de manter isso, assim, né, o padrão e tal e também sou libriano, né, então sabe, né, a aparência importa. Aí, eh, eu go eu mantenho o meu quarto, ele tá organizado, tá o tudo assim, no lugar e tal, enfim, mas, por exemplo, eu lavei roupa e eu lavei roupa sábado passado, tá, a gente tá no domingo já, uma semana e um dia. Lavei, só que assim, né, eu vo coloquei lá pra lavar, ah, porque minha ro meu minha la lavanderia fica lá no basement, eu tô aqui no segundo andar, então, eu tenho que descer tudo, né. Tem outro apartamento embaixo e tem o apartamento do basement, então assim, são a gente divide com 3 e tal. Ah, aí eu tenho que descer tudo, abrir lá a porta no frio, colocar pra lavar, descer pra secar. Então eu lavei uma máquina de roupa preta, uma máquina de roupa colorida, uma máquina de toalha e uma máquina de roupa de cama.
Tá. Ah. <laughs> <laughs> Aham. Certo. Tá. Descer tudo. Certo.